तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि, जैसा आपने बताया प्रेरणा कहीं न कहीं ख़ोने क का महसूस होता है आपको, तो किस तरीक़े के विचार आते हैं, क्या आपकी मनोदशा रहती है आप अगर बता सकें?
बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊँ ना, तो काफ़ी ऐसा होता है कि ना एह, मैं ये लक्ष्य तो बना लेता हूँ अलग से, मेरा काफ़ी समय से है भी। लेकिन अब जैसे क मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी है, इतनी अच्छी नौकरी नहीं है मैं मानता हूँ लेक़िन ना, ऐसा ज़रूर होता है कि मतलब मेरा कम्फ़र्ट आ गया, अभी यहाँ पे ना ज़िंदगी में, देखिए आसानी से मुझे जॉब मिल गई। काम मेरे पास ज़्यादा होता नहीं और आसानी से हर चीज़ हो भी रही है, तो मुझे ये दिक़्क़त भी नहीं लगती किसी तरह की, तो वही है कि ना अ, इंसान को ना ये चीज़ें मतलब दिक़्क़त कर देती है। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कम्फ़र्ट मिल गया है मुझे हर चीज़ का, और धीरे-धीरे मतलब मुझे ऐसी कोई दिक़्क़त भी नहीं लगती करने की, कुछ अब ना एक अजीब-सा महसूस होने लग जाता है, जब मैं क ज़्यादा काम करता हूँ ना, मुझे लगता है कि क्यों ही कर रहा हूँ मैं? और एक सोच में अलग-सा प्रभाव नहीं आ जाता, जैसे ज़िंदगी में कि अब यार क्या ही करना है इन चीज़ों का, ज़्यादा क्या ही हो जाएगा इससे ज़्यादा, तो ये चीज़ें ज़्यादा मतलब ना हावी होने लग गए हैं ऐसे विचार।
जी। हुँ, हुँ।